Так. Но тем не менее, это довольно не самый очевидный выбор, да, что вот он так запал тебе в душу. Да, ведь, э, да, многие люди могут вспомнить какие-то знаменитые комедии, да, или такие более, не знаю, яркие, да, какие-то фильмы, э, с более сложными сюжетами, б более высокобюджетные, да, скажем так, да, во всех смыслах, вот. А тебе запомнился именно этот фильм, да, и он вот с тобой. Скажи, почему?
Абсолютно. Мгм. Мгм.
Вот так. Как ты думаешь глобально?
М, ты знаешь, я думала, э, что да, я не думаю, что я особенно его любила в детстве, скорее я его так распробовала с возрастом. И, э, недавно, э, до меня тоже как-то дошла мысль, что <chuckles> на самом деле это такой глубоко философский фильм, я б сказала, даже экзистенциальный.
Та. А вот как. М.
То есть это явная история такого, э, кризиса, э, экзистенциального кризиса человека, ну, человека, который просто потерял смысл жизни, да. Ну, то есть это вот как раз герой, главный герой, э, Леонова. Эм, то есть маленький человек. Да, и вдруг этот смысл появляется, вот этот старший сын, причём ведь он абсолютно ложный. Да, то есть ну, кто там- просто проходимец, <chuckles> просто какой-то парень.
Понятно. И вдруг он его находит, да, видимо? М. Мгм. А, кстати, зрителю это известно сразу, да, что это да, что это неправда? То есть нас не держат, да, в какой-то иллюзии, да, что это так. Мы
Абсолютно. Мгм. Абсолютно. Да, в том-то и дело, что здесь нет какой-то, э, интриги, разоблачения, то есть, э, мы как зрители знаем, э, с самого начала, мы видим, что это драма, а не какой-то там условно плутовской роман, да, э. А, мы знаем и мы видим, э, реакцию вот этого наивного человека, эм, музыканта в возрасте, вот Евгения Леонова, да, который там пишет какую-то вечную, э, свою ораторию, э, то есть он такой романтик, с одной стороны, вот. А
Мгм. Мгм. Ясно. То есть у него ещё и образ такой вот, этого какого-то непризнанного гения, да, у которого есть какая-то, да, своя, э, вот страсть, да, но она как бы не реализована, да, то есть он вот Да. Успех.
Мгм. А мы даже не знаем, гений или нет. То есть, может быть, он и правда не гений, может быть, он просто неудачник. Ну, то есть, не исключено, что он именно так, э, о себе и, э э думает, что: вот, мол, жизнь прошла, 2 детей есть, и они уже взрослые и, там, разъезжаются. Э, как музыкант он не состоялся. И вот, всё такое серенькое, то есть вот тот самый классический маленький человек.
Ну да-да. Так.

Да, и тут вот, да, такое на него сваливается, он сразу, да, судя по тому, что ты сказала, да, по его реакции, по тому, как он принимает с удовольствием, да, без <chuckles> каких-либо, да, сомнений этого сына, вот как раз у него что-то, да, какой-то свет появился. А
Мгм. Да да, это очень удивительно, да, это очень трогает, причем и самого этого, так называемого мошенника, да. То есть он, ну, как бы это не входило в его планы так глубоко, э, запать зап запасть в душу к этому человеку, и он уже, ну, понимает, что он завяз, что называется, по самые уши <chuckles> во все эти семейные истории.
Мгм. М. А. Ну, наверно, с на протяжении этого фильма как раз и происходит вот эта трансформация какого-то героя или обоих героев, ну, если мы говорим про главных.
Да да-да, там абсолютная трансформация, например, и у детей происходит, потому что там есть, например, старшая дочь. Ну, естественно, есть старшая симпатичная дочь, чуть постарше. Вот этот мошенник старый, э, э, старший брат, э, и там, так сказать, появляется искра <chuckles> романтическая.
А, вот как. То да, тоже тоже завязка такая, да, достаточно классическая, но да, тоже портящая все планы. Да. Мгм.
М, да. Абсолютно, да. При этом эта девушка, она собирается вот буквально она под венцом, то есть сейчас она собирается выходить за молодого человека, которого, не сказать, что она сильно любит, а тут вдруг появляется старший брат. <chuckles>
Вот как. Ага, так, уже вот интрига на интриге. Да, то есть развивается, несмотря на камерность всего происходящего, да. Видимо, это происходит в в одном доме, да. И всё. Да. Столько всего происходит. А повествование на нус нас, прости, да, я хочу уточнить один момент. Повествование проходит, просто это 1 вечер?
Да. Да, да, да. Да, да. Там да, и там там Там причем ведь не одн мгм. Говори.
Или это всё-таки какой-то временной промежут
Э, наверное, это 2 дня. А, я думаю, что это выходной день точно. Это вот они в пятницу опаздывают на электричку, условно говоря, вечером. И вот, наверное, это максимум суббота, воскресенье, то есть 2 дня, и это еще и 2 серии. <laughs>
А, понятно. А, то есть это это подробно, да, погружает вообще в историю.
Это подробно, неторопливо, да.
Здорово, здорово. Так.
Вот. Так что, э, да, это и не единственная любовная линия. Есть и 2 любовная линия, поэтому, в принципе, действительно вот этих, э, бурлящих страстей Там есть самый младший брат, которому, ну, условно, 16 лет, и он, э, влюблен в соседку, э, по дому, старше его, которая его, естественно, не воспринимает всерьез.
Какая? М. Интересно. Сильно старше? То есть это невозможная любовь по у по умолчанию?
Да, и Э А, э, это невозможная любовь. Ну, я думаю, что ей, условно, 25 лет, да. Ну и она просто его не воспринимает, э, всерьёз. Э, э, играет ее, э, Светлана Крючкова, молодая на тот момент, вот, так что тоже в копилку, э, э, хорошего актерского состава.
М, можно. Мгм. Так. Мгм. <chuckles> Отвлекаться как-то.